Heu, quel rôle joue joue le sport dans dans ta vie sociale? Est-ce que ta tête jus s est-ce que ta t'aide, pardon, à justement avoir des amis ou pas du tout?
Bah heu, si quand même parce que, bah, c'est important pour avoir des interactions. C'est important aussi, heu, pour voir de nouvelles personnes, pour faire de nouvelles connaissances et avoir des contacts aussi. Si par exemple, heu, je dis n'importe quoi, tu fais du sprint
D'accord, OK. Ouais, mais mais ouais. Mmh mh.
et que et que tu as pas de coach, bah là, ce serait une opportunité de trouver un coach. Par exemple, heu, tu aurais pu te trouver un club qui fait du qui fait du speed running, qui fait du sprint, et là en fait, tu peux même trouver ton coach.
Ouais. Oui. Mmh mh. Bien sûr. Bah alors justement, le le le speedrunning, c'est quelque chose que tu as déjà fait?
Non, j'en ai jamais fait. J'ai un cardio qui est nul.
OK. D'accord.
Donc heu, je pense que ça va pas trop le faire. À moins que je m'entraîne acha avec acharnement.
OK. OK. Bah après pour le coup, heu, moi je je pense quand même que, heu, c'est quand même préférable, tu vois? Heu, de de plutôt faire, heu, comment dire cela?
Mmh mh.
Je préfère plutôt, heu, qu'il y ait, heu que ce soit des sports, heu, collectifs, tu vois?